À, bạn ơi, bạn cho mình hỏi cái này nha, là hổng biết á là bạn có cái lần nào đó, kiểu, tình cờ thôi, cái tự nhiên là bạn tìm ra được đam mê của chính bản thân mình luôn không?
Ôi! Có chứ bạn, mới cách đây có, ơ, 2 năm chứ mấy, mình đang lướt trên, ơ, ở trên, ơ, Facebook á, mình đang coi mấy cái video hài hài, xàm xàm, vô vô giá trị cuộc sống lắm. <chuckles> Xong tự nhiên cái mình thấy có một cái video kia, bạn kia, một bạn nữ nha, rất là trẻ luôn, bạn ấy, ơ, cầm hai cái dùi, bạn ấy đánh trước một cái bộ trống mà mình thấy rất là đẹp nữa, và bạn ấy đánh một cái bài, à, cái bài, ờ, "Tìm lại bầu trời" của Tuấn Hưng hay gì á, mình hông nhớ rõ nữa 2 năm rồi, nhưng mà bạn ấy cover theo kiểu Rock. Bạn ấy đánh rất là mạnh mẽ, rất là hay luôn, rồi cái tự nhiên mình thấy: "Ôi! Con gái mà cũng đánh trống được nữa ta." Mà trước giờ mình mình đối với mình thì mình thích mấy nhạc cụ, kiểu như là, guitar, hoặc là piano này kia hơn, nhưng mà trống thì mình chưa bao giờ mình nghĩ tới là mình có thích nó hay không nữa. Nhưng mà sau khi mà thấy cái bạn này đánh á, tự nhiên cái mình cũng thấy thích thích, mình cũng muốn học bạn.
Vậy hả? <chuckles> Ừm, ừm. Ưm, ừm! Wow! Ừm. Lạ dữ! Ừm. Ừm, ưm, ưm, dữ nha! Có nghĩa là cực kỳ tình cờ luôn đó, chỉ là lướt, gọi là, những cái video ngắn trên mạng xã hội thôi, nhưng mà, gọi là, hồn lỡ sa vào đôi mắt em rồi, thấy là cái bộ trống mà bạn đó là đánh ngầu quá. Ủa, nhưng mà khoan nha, cho mình hỏi là cái bộ trống đó là cái bộ trống như thế nào bạn, kiểu, đồng trống điện tử hay là trống sao ta?
Ờ! À, nó là bộ trống truyền thống luôn bạn, đầy đủ hết tất cả dụng cụ luôn á, từ đầu tới cuối luôn. Và cái điều đầu tiên mà mình, kiểu như, đập vô mắt mình đầu tiên á là cái cách bạn ấy xoay dùi trống á, tự nhiên nhạc chuẩn bị đang nổi lên, đúng hông? Bạn ấy xoay dùi trống, bạn ấy thảy dùi trống lên, cái bạn chụp một cái bạn đánh: "đùng, đùng, đùng, đùng" cái. Trời ơi! Mình kiểu như bị bất ngờ á mình bị ngợp á là mình mê luôn.
Hay vậy? Ừm. <laughs> Sao, sao? Trời ơi! <laughs> Ừm, hiểu. Có nghĩa là tưởng là đánh trống bình thường thôi, mà cái này còn biểu diễn cái cái, gọi là, trình diễn cái cái cái dùi nữa, quay quay quay quay chong chóng mà thảy lên nữa, ê, hay nha, là cũng phải nghệ thuật dữ á. Ừm, nhưng mà khi mà bạn coi như vậy là bạn bạn bạn mê, lúc đó bạn suy nghĩ gì? Bạn có suy nghĩ là, ừm, giờ mình cũng phải như được cô ấy ờ, được như cô ấy, có phải vậy không? <laughs>
Ờ! Mê rồi. Ờ. Đấy, là mình suy nghĩ ngay, mình bấm lên Google ngay: "bộ trống" ờ, bộ trống cơ bản thôi, đó, để mình tìm, tại vì mình cũng đang muốn học thật mà, nghe mình thấy cái đó hay nó ngầu quá. Và mình thấy là cái công việc của mình nó cũng áp lực nữa, mình nghĩ là cái việc đánh trống này nó sẽ giải tỏa cái cảm xúc rất là tốt tại vì cái hành động đánh mà. <laughs> Nghe đánh thôi là thấy phả nghe đánh thôi là đã thấy thích rồi, đó, kiểu vậy á. Nhưng mà khi mình bấm lên cái giá tiền nó ghi 13.000.000 m mình mình mình mình dừng lại một một khoảng thời gian, một khoảng lặng nhỏ trong cuộc sống của mình cái. <laughs>
Trời ơi! Hiểu. Hợp lý. <laughs> Ui chà! <laughs> Wow! Hẫng lại một nhịp, đúng hông bạn? <laughs> Ừm, suy nghĩ kỹ hơn.
Ờ, đấy. Ý là cái bộ cơ bản để tập thôi á mà sao nó nó hơi đắt với mình lúc đó. Đấy, cũng phải dừng lại nhịp để suy nghĩ là cái sự giải trí này có có đam mê được không? Có đáng hông nữa nha? Chứ hông phải là bỏ 13.000.000 xong đánh 2, 3 ngày thấy chán bỏ là hơi kì á.
Hiểu. Ừm. Đúng rồi, kiểu như là, cũng hiện tại là chưa có xác định được đó có thực sự là đam mê hay không hay là chỉ đang thích thôi, đúng hông bạn? Ừm, khó nha. Ủa, nhưng mà nếu nói vậy hông lẽ giờ bạn hổng mua?
Đúng rồi. Chính xác. Ừm, lúc đó thì mình dừng lại rồi, mình quyết định mình không mua. Nhưng mà gần nhà mình, cách mình khoảng 2 cây số thì có một cái lớp h học âm nhạc, là cái lớp đó đó là người ta vừa bán dụng cụ âm nhạc luôn, cái lớp đó tên gọi là Ánh Sao, nhưng mà có nhiều chi nhánh khác nhau ở trên chỗ mình sống lắm. Đó, thì cái chỗ đó gần mình thì nó vừa bán dụng cụ âm nhạc mà có cái người bán nó cũng là cái người thầy, thì
Ôi chà! Hay nha! Ừm, ừm. Quá đỉnh!
đặc biệt là khi mà ai mua dụng cụ ở đó đó thì sẽ được học ở đó, mà thầy sẽ có khuyến mãi đặc biệt cho có thể, gọi là, gần như là, miễn phí dạy luôn rồi đó. Đó.
Đó. Sướng vui luôn. Ủa? Nhưng mà
Thì mình thấy, ôi!
Ưm, ừm, sao, sao?
Ấy, mình thấy có chứ rỗ cái vậy rồi, có chỗ học rồi. Mình muốn tới mình trải nghiệm thử xem có thật sự là mình đam mê hông, có thật sự là nó có giúp mình giảm stress hông hay là cái đó chỉ là suy nghĩ trong đầu mình thôi. Chứ bỏ 13.000.000 ra mình hông bỏ liền được đâu.
Ờ. <laughs> Đúng, cũng hơi khó, nhưng mà thử trước, đúng không bạn? Thử rồi mới biết là có đam mê hay không. Ừm, thế thì khi mà bạn tới đó là bây giờ bạn bạn bạn bạn làm cái gì, kiểu, bạn hỏi ông thầy đó hả, để để học hay hay là sao ta?
Đúng rồi. Ờ, mình vô vấn đề luôn, vừa gặp ông thầy cái mình hỏi là "Bây giờ em bây giờ mình già cỡ này rồi nè, bây giờ em có học trống được không? <laughs> Thầy nói thẳng luôn đi cho đỡ tốn thời gian." Tại vì mình cứ sợ á là cái độ tuổi của mình cũng khá là trung niên một tí rồi, bây giờ học hổng biết có còn tiếp thu được không? Hoặc là nếu mà học á thì, ờ, gọi là, có phải tốn quá là nhiều thời gian không tại vì mình còn công việc nữa mà, đó.
<laughs> Ồ. Ừm, ừm. <laughs> À. Đúng rồi.
Thì ông này ổng nói thẳng luôn, nói: "Trời, đánh trống này con nít học cũng được, người lớn học cũng được, gần xuống lỗ học cũng được, chứ hổng có liên quan tới độ tuổi cả."
Ừm.
Đó, và
Ừm, nói nói vậy cũng vui lắm, đúng không?
ừm hứm, và cái đúng thiệt sự là mình cái lúc đó cái tự nhiên mình nhớ lại hồi xưa mình, ờ, mình có làm quen với trống rồi mà. Hồi xưa mình ở trong đội cờ của trường á, thì lúc đó là mình đánh trống, mình đánh cả trống to, đánh trống mẹ lẫn đánh trống con luôn rồi. Thì mình cũng có một cái số kinh nghiệm nhất định nên là cũng biết đánh 1 nhịp, đánh nhịp này, nhịp kia rồi, cũng ổn, vậy thì cũng đâu tới nỗi nào mà cái độ tuổi nó ở ảnh hưởng gì đâu. Với lại, ơ, ông thầy ổng nói á là cái việc học trống á ngày học 15-30 phút là chừng vài tháng là đánh ngon lành rồi, chứ hổng có phải là học trống là nó sẽ đánh phải muốn phải học phải học nh nhìều nhiều như piano, piano thì học nhiều hơn rất là nhiều, đó, học trống đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, chỉ cần quen tay quen nhịp, có cái, gọi là, cảm thụ âm nhạc thôi là có thể học được rồi.
Ừ. Trời ơi, sướng quá! Hiểu. Ê nha, thật ra nói á, thì nghe cũng dễ đó bạn, nhưng mà cái việc mà cảm thụ âm nhạc và theo nhịp á, tính ra nó cũng căng lắm á, hông biết là bạn bạn có gặp khó khăn gì trong cái lúc đầu hông ta?
Ừm. Đúng rồi. Thì, ờ, ông thầy test luôn mà bạn, ông thầy kiểm tra mình luôn, <laughs> ông thầy kêu mình hát một đoạn karaoke, ờ, ổng bật nhạc lên kêu mình hát một đoạn, có lên được, có lên có xuống, có cảm nhận được, lúc nào vô là ổng thấy: "Ô kê, cái này có thể đào tạo được, là được học được rồi." Chứ nếu mà lúc đó á, mà mình, à, hát mà, kiểu, bằng bằng phẳng phẳng á, là hông có cảm nhận được nhịp á, là lúc đó là ổng sẽ cho mày cái phương án khác.
Ồ! Hay nhỉ? <laughs> Tại chỗ luôn. Ừm. Ừm. À! Là vẫn còn đường lui, chứ hông phải là hổng hổng cảm nh là là đi luôn là hổng đúng? Đúng hông nè?
Ừm. Đúng rồi, cái phương án khác của ổng cũng vui lắm.
<laughs> Là sao, là sao?
Cái phương án khác của ổng là kêu, a, tải cái trống ở trên điện thoại về máy tính bảng vậy á, xong rồi ngồi đánh thì cho cho đỡ chán thôi. Chứ nếu mà hổng cảm thụ được âm nhạc thì học trống này tốn thời gian lắm.
Ờ. Ôi chà! Ê, tính ra nghe cũng hơi đau đớn nha. Có nghĩa là hổng không phải là, ừm, không không được x chơi nữa, tuy nhiên thì chơi trên điện thoại nó cũng hơi cấn cấn nha bạn. Vậy tính ra là
Ờ. <laughs> Đấy là đánh bằng tay thôi, đánh cho vui cho vui lỗ tai thôi, giảm stress thôi, mục đích ban đầu mà, giảm stress thôi. Chứ nếu mà để đánh mà có thể ra một bản nhạc mà bình thường á, thì phải có cảm nhận được âm nhạc thì mới đánh được, chứ nếu hông đánh cái âm thanh nó nghe nó xáo trộn, nó xàm lắm.
<laughs> Ừm. Hiểu. Ừm. Đúng rồi, ờ, tính ra là khó quá ha, yêu cầu cũng căng chứ bộ. Tại vì cái, gọi là, cái nhạc cụ trống á là cũng là ít người chơi hơn rất là nhiều so với là ghi-ta hay là piano, đúng hông bạn? Ừm, có thế thì bây giờ là cũng trộm vía đi, may mắn là bạn làm được vậy đó, cái là bạn, kiểu như, đăng ký khóa học luôn hay là sao ta?
Đúng rồi. Ừm, mình sau khi mà ổng nói là bây giờ, ờ ừm, đã có cảm có khả năng cảm thụ âm nhạc đó, có khả năng cảm thụ được nhịp rồi đó, thì bây giờ có muốn đăng ký luôn hông? Thì đương nhiên rồi, mình đăng ký luôn nhưng mà ổng lại muốn hỏi là ổng lại hỏi tiếp là "Sao? Vậy có muốn mua cái bộ trống trước để có thể về nhà tập luyện luôn hông?" Thì ở đây thầy sẽ dạy giảm giá cho, thì lúc đó mình cũng chưa biết nữa, tại vì mình nói, đó, mình chưa biết mình có đam mê hay không nên mình hổng dám mua. Thành thử là mình đăng ký khóa học đó là mất của mình là 2.000.000 cho 4 buổi. Ờ, 2.000.000 cho 4 buổi cứ vậy nhân lên, đó. Cứ tùy theo buổi.
Ờ. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ôi chà! Cũng căng phết nha! <laughs>
Thì 1 tháng ừ, cũng khá là cao đó, tại vì, ờ, nếu mà mình mua bộ trống ở đó thì giá nó rất là rẻ, học rất là rẻ luôn. Nhưng mà tại vì lúc đó mình đã cũng hổng xác định được mình có đam mê hay không á, nên chấp nhận bỏ cái cái khoản tiền ban đầu ra để có thể học từ từ, học coi cái cơ bản nó nâng cao trước.
Vậy hả? Ừm, đồng ý. Rồi. <laughs> Sao bạn? <laughs> Kiểu như là bạn hổng mua, bây giờ b bây giờ bạn đóng tiền bạn học thử là bạn học thử cỡ bao nhiêu buổi nè?
Ờ. Ưm, thì như mình nói đó, thì, à, 2.000.000, 4 buổi thì mình học cỡ, ơ, 8 buổi, để mình học mấy cái cơ bản trước cái đi, xem mình có thực sự có đam mê hông, xem cái lúc mà mình đánh á, nó có giảm stress thiệt hông, đấy.
Ừm. Ừm, hợp lý.
Thì, à, 4 buổi đó là mình học trong vòng ấy, 8 buổi đó là mình học trong vòng, ờ, cỡ, ơ, 1,5 tháng. Thì, à, đúng thiệt sự, ban đầu nha nó khó vô cùng bạn! Tại vì đánh trống á là phải đánh có nhịp, là cái tay phải, cái tay trái á nó hông có liên quan gì với nhau hết trơn á. Bạn hổng thể nào đánh cùng lúc 2 tay được. <laughs>
Wow! <laughs> Đúng rồi. Ôi cha! Ờ, khó dữ vậy ta! Giống như là chơi piano vậy ha, kiểu như là, một bên một bên khóa pha, một bên khóa son cái là tự nhiên là lú luôn, giờ trống cũng y chang vậy đó. Ôi chà!
Ờ! Đúng rồi! Lú, lú! <chuckles> Ban đầu mình bị lú á. Mình đánh mình đánh mình đánh cứ đánh mình đánh 2 tay một lượt cái nó đâu có ra được nhịp gì đâu, nó ra tiếng không à.
<laughs> Ồ, hiểu, ý là tiếng thì vẫn ra nhưng mà cái cái sao, gọi là, nhịp điệu á, nhịp độ trong cái đó thì nó hông vẫn vẫn chưa có hình thành, đúng hông bạn? Cũng hơi căng ha.
Ừm. Đúng rồi, hổng hình thành được. Mà lúc đó mình hơi nản nản rồi, thôi mình cứ nghĩ chết, có khi nào là mình hổng có năng khiếu thiệt hông ta? Có khi nào là mình cái não trái với não phải của mình nó hổng có hoạt động độc lập hơn một tí được hông ta? Lúc đó mình hơi sợ.
Ừm hứm. Ôi cha! <laughs> Ờ, nghi ngờ tài năng bản thân đó. Ừm. Thì, ý là mặc dù là có như vậy thôi chứ bạn vẫn tiếp tục, gọi là, cố gắng kiên trì cho tới hết 8 buổi luôn, đúng hông nè?
Đúng rồi. Ôi! Được cái là giáo viên cái ông thầy ổng giỏi thật bạn ạ. Ổng đưa ra mình một số cái mẹo rất là hay, với lại mấy cái hướng dẫn cơ bản á, là cái lúc đó đó là ổng, ờ, cho mình thử vẽ trước. Đầu tiên ổng cho mình thử vẽ, một tay phải mình vẽ cái hình tròn, tay phải mình tay trái mình vẽ cái hình vuông trước. Đó, gọi là, mình, gọi là, mình có cứ vẽ như vậy, cứ vẽ như vậy cho đến khi mà mình, gọi là, vẽ mình chưa vẽ được hoàn toàn chính xác 100% được cái hình tròn hình vuông ra đâu nha. Nhưng mà nó đã ra được cái hình rồi chứ hông hồi đầu mình vẽ cái là 2 hình tròn hoặc là 2 hình vuông luôn à, chứ mình hông có thể nào mình vẽ ra được cái cái cái hình nó trọn vẹn như vậy được hết á.
Hay vậy? Ừm. Ôi, lạ vậy! Ôi! Ừm, ừm. <laughs> Ừm.
Đấy, thì, ờ
Ồ, tính ra khó nhờ!
Đúng rồi, tính ra hồi đầu mình nghĩ là đánh trống thì chỉ ngồi đó đánh trống đánh tay nè, xong rồi ngồi nhịp đùi một cái là ra âm thanh rồi. Hông! Nội cái chuyện mà mình nhịp chân thôi á, nó cũng chưa có có thành công nữa, tại mình nhịp theo cái cái theo cái theo cái sở thích của mình á nên nó cũng hổng ra được nhịp luôn. Đó, khó lắm!
<laughs> Ui cha! <inhales> Căng phết nhờ! Ừm.
Rồi, cái bắt đầu bắt đầu mình thấy mình cái kiểu người là mình, kiểu như là, nó càng khó mình càng mê hay làm sao á. Lúc đó mình tức lên bạn, mình tức lên cái mình bắt đầu mình mua bộ trống thiệt luôn, bộ trống ông thầy đó bán thì có tám triệu mấy à, gần 9.000.000 nguyên bộ, thì, ờ, bộ trống đó là của nhà Yamaha thì cũng khá là bình thường ừ, nhưng mà tại vì cái đó là cái rẻ nhất ở trỏng rồi.
<laughs> Rẻ hơn. Wow, khá nổi tiếng!
Mình mua về nhà để mình tại mình tức mà, mình muốn tập ở nhà luôn, mình muốn nâng cao khả năng mình lên luôn, tại vì mình bắt đầu mình mình phái phái rồi, mình thấy có đam mê thật rồi. Đó, mua về nhà mình mới phát hiện có vấn đề bạn.
Hiểu. Ờ. Ủa, sao vậy?
Ờ, nhà mình hổng có chỗ nào để tập cả tại vì nó ồn quá, mà mình như mình nói là ban ngày mình làm việc, ban đêm mình mà đánh một cái là hàng xóm mình mắng vốn mình chết, đó, mình quên tính tới cái vấn đề đó!
Ai chà! Rồi, xong, cấn cấn rồi nè. <laughs> Ủa, ý là bây giờ là bạn chi tiền ra mua trước, rồi tới cái lúc mà bắt đầu đem về là bắt đầu mình thấy cấn cấn nè. Ái chà!
Ừ! Đúng rồi, cấn cái chỗ này nè. <laughs>
Ê, nhưng mà căng nha, vậy bây giờ, gọi là, đem trả lại cũng được, mà bán thì cũng hông xong, tại cái đó cũng 8.000.000 cũng mắc, đúng hông? Đâu có giục được, xế giờ bạn bạn giải quyết làm sao?
Ờ. Hổng giục được. Mình phải tấp dần, mình bỏ ra thêm tiền để làm cái văn căn phòng cấp, à, cách cách âm á bạn, là cái phòng của mình tới bây giờ vẫn còn xài. Đó là cái phòng đó mình bỏ thêm, a, tới khoảng 5.000.000-6.000.000 gì đó, để làm lại thêm vật liệu cách âm vô cái phòng của mình, để cho nó nó thành một cái studio hơn một tí á, để mình có thể tập mà không ảnh hưởng tới người khác. Thì công nhận nha, đem về nhà mà, kiểu như, tập một mình á, mà hổng có ánh mắt người ta săm soi này kia, tại vì lúc đó là nhiều học viên lắm, mấy đứa nhỏ xỏ có nè, rồi nó nhìn mình nhiều lắm mình cũng ngại, về nhà tập thoải mái hơn hẳn, mình đánh trong vòng có 2 tuần thôi, là mình đã đánh được mấy cái điệu cơ bản rồi.
Ừm. Ơ, hay quá. Trời ơi! Hiểu, hiểu. Ờ. Quá đỉnh. Ừm, thế thì có nghĩa là bài học rút ra ở đây là vấn đề là phải luyện tập được nhiều, tự bản thân mình luyện tập á, đúng hông bạn? Thì mình mới lên được.
Đúng rồi chứ. Như mình nói á ngày có 30 phút, à, 30 phút tới 1 tiếng à, ra đó luyện tập đâu có nhiêu đâu, rồi ngồi học nhạc lý gần chết luôn, mà mấy cái nhạc lý nó khô khan mình học hổng nổi. Đó, hoặc là ngồi vẽ hình tròn hình vuông thôi, chứ ổng cũng hổng cho mình đánh nhiều nữa, tại vì cái cái lực mình đánh á, ờ, cũng hơi xót trống một tí, bộ trống ổng tập thì bộ trống cũng xịn. Đấy, thì, ờ, nhưng mà công nhận á là có một điều đó là, sau những cái ngày làm việc mệt mỏi của mình về, đó, lúc đó thì mình đầu tư thêm mấy cái loa nữa trong phòng của mình á, thì mình lúc đó đó, là mình y chang như cái lần đầu tiên mình xem cái video clip mà cái bạn nữ đó đánh trống trên mạng luôn. Là cũng có nhạc rồi bạn ấy cover cái bài trống lại, là mình cũng làm y chang như vậy luôn. Mình thích rất thích chọn những cái bài mà cái tiết tấu nó mạnh, nó có Rock Rock một xíu á, rồi đi làm về mệt quất một bài trống một cái, cảm giác nó thư giãn vô cùng, có nhiêu cái năng lượng tiêu cực nó xả ra hết luôn bạn, nó còn hơn tập thể dục nữa.
Ừm. Ừm, hiểu. À. Hiểu. Hay quá. Ừm. Ôi! Sướng dữ vậy ta, có nghĩa là cái cảm giác mà được đánh, đúng hông bạn? Được đánh cái gì đó, đặc biệt ở đây là đánh trống đi. À, là đôi khi ờ, hợp lý. Những cái năng lượng tiêu cực là đi, gọi là, đi ra cái bàn tay của bạn đi vào những cái nhịp điệu luôn, đúng hông nè? Ừm, đã quá ta.
Ừ. Đúng rồi, mà có nhịp nữa. Chính xác, rồi thậm chí mình còn có quay, ơ, quay clip lại này kia, mình có mua cái gimbal để mình quay clip lại với mục đích là mình đăng lên mạng á. Ờ, nhưng mà thật ra là mình hổng dám đăng tại vì mình cũng mình biết cái tài năng của mình nó tới đó, nó vẫn chưa đủ, với lại là mình cũng ngại á, mình hổng muốn thấy người ta thấy mặt mình á, nên mình cũng chưa dám đăng chứ quay clip rồi luôn á.
Ừ, quá đỉnh luôn. Ừm. Ủa? Sao vậy? Ừm. Hiểu. À, nói chung là chỉ là sớm muộn thôi, đúng hông bạn? Chứ bây giờ là thấy là có đam mê rồi mà cũng thành công rồi đó, cũng, gọi là, cover lại những cái bài trống như, gọi là, thần tượng lần đầu tiên mà tình cờ coi được cái video clip đó rồi. Là coi như là cũng kha khá rồi đó, cũng cũng sắp tới rồi, đúng không bạn? Còn chút xíu nữa. <laughs>
Ờ, có thể. <laughs> Đúng luôn. Ờ, giờ kêu mình đi đánh đám cưới là được rồi á, thật luôn.
Ôi! Quá đỉnh. Thì quá ô kê rồi. Trời ơi! Hay nha. Hôm nay nói chuyện với bạn á, cảm ơn bạn đã chia sẻ cái đam mê của bạn đánh trống nha, tính ra nó hơi bị đỉnh luôn á.
<laughs> Ô kê. Mình rất là vui nói chuyện bạn ngày hôm nay nha, tạm biệt bạn, bye bye.
Ô kê, bye bye.